へえ。あ、それはなんていうんですか、その幼稚園では、あの、高尾山とか富士山登るっていうのは、まあ、その、つ通年あるっていうか。毎年あるような感じなんですか？
あ、そうですね、毎年あるような感じで。
た。 へえへえ。
なんか、大体遠足レベルで、なんか、ちょっと2駅先の、おっきい公園に行ってピクニックするとかのレベル感だと思うんですよ、一般的には。で、そっちが日常で、遠足レベルだと、その <laughs> 山登りに行くとかになってて
えっ、あ、はいはいはい、どうも、はい、そう、はいはいはいはい。 そう。 へえ。はい。
それは、うん、なんか、その時はただただ歩いて、ま、疲れたなと思うこともあっても、なんか、やっぱり空気のきれいさとか、なんかそういうのにほだされてというか、なんか
はい。 はい。 はい。
うん、すごいいい印象になって残ってますね。
へえ。実際その地元の幼稚園他の幼稚園とかもそんなことをしてたりしてたんですかね？
あ、いえいえ、他の幼稚園はあの
あ。
屋内で過ごすことが多くって、ま、日常的にはもう園について園庭に行ったりとか、すぐ一番近い公園で遊んだりとか、そういう感じだったみたいです。
ああ、そうなんですね。はい。 あ。 あ、はい。ああ、やっぱそうですよね。なんか <laughs> すごいすね、はい、 で遊んだりとか、私はちょっと聞いたことがなかったですね。はい。はい、そうですね。実際、その時なんですけど、その、いま、高尾山とか富士山とか行った時に、ま、なんか、五感で覚えていることとかって、なんか、あったりしますでしょうか？
<laughs>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 うーん、そうですね、高尾山だと、やっぱその、頂上着いた時の、急にこう開けた感じ
はい。

ええ。
ま、とにかくそういう、う体を動かして、何か、こう、自然の中で何かをするっていうことが、日常的にありましたね。
う。え、ま。 はい。は、ええ。ああ、でもうーん。でも自然と触れ合うなかなか、今は無いかもしれないすね。すまほーー お、し
ねえ、そうですよね。なんか、都市部からね、結構離れなきゃいけなかったりもすするので。
うーん、そこですよね。
そこのアレンジがね、最近だと難しいですよね。
はい。そうですね、私はしたこと、な無いですね。ああ、無い。ありがとうございます。うーん。実際、なんかそういう経験が、なんか、ん人生とか価値観に、ええ、どう影響したとか、あったりします？
ああ、そうですか。 うーん、そうですね。なんか、直接的にかどうかは分からないんですけど、やっぱ家の周りは、なんか、緑が欲しいなっていう、価値観にはなってますね。あんまり、こう、あの、都市部のコンクリートジャングルに住むっていうよりは、まあ、なんか、ちょっと、すぐ自然にアクセスできるようなところで、都市部にも行きやすい立地を選ぶのは、もう、こういうところが影響してるんだろうな、とは思いますね。
はい。 ああ。<laughs> え、ええ。はい。 はい。ゆ はい。 あ、はい。 ああ、なるほど。ええ、あ、でも確かに自然に触れ合ってたら、ねえ、なんか都会行くのってちょっと、ためらうかもしれないすね、もう、み緑の中の か。
もう、なんかね、遊びに行ったりとかね、仕事で行くとかは全然良いんですけど、にじゅうよじかん365日そこにいいるっていうのは、やっぱ、ちょっと、いき疲れするなって、こう、思うのは、こういう経験が、まあ、もしかしたら影響してるのかもしれないな、と思います。
はい。 はい。はい。 はい。 うーん。ああ、なるほど。なんか、あれですか、今も今でも自然への興味っていうのは、やっぱり続いてる感じですか？

へえ。
で、これ、また、その、キャンプの時の、あの、夜空もすごくて。
いや。 はい。 ああ、見てみたいっすね。ああ。
うーん。もう流れ星がバンバン、バンバン、流れてたんすよ。
へえ。ああ、そんなに流れるんすか。なんか、レア感がなくなりますね。<laughs>
もう、ほん ねお。そうそう。もう、本当に、あの、瞬きしてる間に、ごこぐらい流れ星飛んでるっていうぐらい、ずっと星が、もう、ビュンビュン、ビュンビュン、目の前で飛んでて。
はい。 はい。 はい。 はい。
あれは、あ多分、もう、じゅうん、20年以上経ってるんですけど
はい。
うまだ見れるんじゃないかなって思います。
へえ。ああ、そうなんですね。そういう時に、ああ、でも、私もあんまり、なかなかキャンプ経験したことないんで、なんか、そういう時に見れたら、ねえ、思い出深くなってたんだろうなっていうのは思います。
うーん。 ね。うーん、なかなか、大人になってから、じゃあ、いざキャンプしようと思うと、それこそ、ハイキングよりもなんか準備なにゅん、ね。入念に必要になってくるじゃないです
そう。 ええ。うーん。そうですね。道具も買わないといけんし、うん。
うわ、そういう、子供の時にどれくらい、そういう経験をしてるかっていうのって、結構、なんか、貴重だったんだなって思いますね。
はい。 はい。そうですね。ええ、キャンプと温泉ですね。なんか、でも、すごい、あれすね、修学旅行も。<laughs> そう修学旅行よんはくいつかもしたかなって。<laughs>
で。う。ですよね。 <laughs>
あるんですけど。
うん。最初はね、お風呂2日間も入れないキャンプなんて、もう、テントだし、絶対寝れないし、嫌だみたいなかんじだったんですけど、子供たちも。 星空で全部忘れて。
うん、まあでも はい。 はい。 はいはい。はい。

そうですね、今も、なんか、自然にアクセスしやすいところの立地で、割とんか、休みの日とかはハイキング行ったりとか。しますね。<chuckles>
はい。 おお、はい。<chuckles> はい。へえ。
みきょうしてますね、がっつり。<chuckles>
<chuckles> すごいっすね。やっぱ、むたしもあんまり山とか登ったりしたことなくて。
ああ、そうなんですね。
うん。そうなんですよ。ハイキングも全然ダムあんですけど。はい、 そういうところから、ね、あの、まあ、何て言うか、ハイキング登る人とかも結構ね、自然好きな人とか多いっていう印象があるんで。うーん。うーん。実際体力もつくし、いいいいのかなとは思いますね。動きますし。
うんうん。 いそうよね。うんうん。 そうですね。なんか、あん時こう、日常的に、こう、コンクリートの なんていうんだ。舗装された道路じゃないところを歩くっていうの、それだけでちょっと違う筋肉使ったりもするので。で、まあ、いつもと違う体の気付きがあったりとか。
はい。 はい。 うん、うーん。
うん、なんか、そういうのも得られますし。
はい。
なんか、大人になって、ドロドロの道を歩くことも少なくなりますけど。
はい。
<laughs> 久しぶりにドロドロの道を歩いて、ちょっと楽しかったりとか。なんかそういうのも味わえて、いいですよ。
<chuckles> はい。うん、なええ。ハイキング。<chuckles> ぜひ機会があったら。ま、ちょっとね、ど道具とか揃えるん大変かなと思うど、そそういう感じじですか？
あ、もう、もっとすごいライトな感じですね。もう、 はい、もう体一つで行ける感じのハイキングなので。
あ、ライトな感じですか、もう はい。 ああ、なるほど。ちょっと服とか、そのあたりすよね？
え、そうです。あの、滑りにくい靴だけあれば、大丈夫っていう です。
うん。 ああ。そうすね。あ、なるほど。ありがとうございます。うーん。
うん。 え。あとは、なんか、修学旅行とか、なんかその、小学校、中学校とかで行く自然体験は、またなんか、別の印象があったりもしますよね。その幼稚園の時とは、また、持ってる知識の量だったりとか、人間関係も、うん、ん、全然変わってくるので。
はい。 はい。 うーん。そら、そうですね。 はい。はい。
なんかその時